अरे साहब, क्या बोल रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ, बहुत प्यार है मुझे संगीत से लेकिन मैं जाने की कभी इच्छा नहीं रखी मैंने क्योंकि मैं ऐसा सिंगर नहीं हूँ और ना ही मैं सिंगर बनना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं गायक नहीं हूँ, ना ही बन सकता हूँ। लेकिन हाँ, इंडियन आइडल से मुझे याद आता है कि जो शायद आजकल के लोग जो स्टारडम ना देख पाएँ, रिऐलिटी शोज़ कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो पहला सीज़न था उफ़, अभिजीत सावंत और उन सिर्फ़ वही नहीं बल्कि अमित साना। ये लोग अ, लोगों के सर चढ़कर बोल रहे थे और अगेन मैं आपको कहूँ कि वो गाना चाहे एक रोमांटिक गाना हो, लिरिक्स चाहे जो भी हों, लेकिन मैंने उसे जिस उम्र में सुना था ना, वो गाना जब मैं आज सुनता हूँ तो मैं रोमांस में नहीं, मैं उसके लिरिक्स में नहीं, मैं उस उम्र में, उस दौर में पहुँच जाता हूँ कि जब मैं अ, चाय-पराठे खाते हुए अपने स्कूल-कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ बैठ के भी मैंने वो गुनगुनाया है। तो ना सिर्फ़ दोस्ती ना सिर्फ़ यारी, एक पूरी उम्र याद दिला देता है वो गाना। जो अभिजीत सावंत साहब का जीतने के बाद आया था, आपने भी सुना हो, "मोहब्बतें लुटाऊँगा"। जी हाँ, "लफज़ों में कह ना सकूँ" भी है। ये दोनों ही है।
हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ ज हाँ। सही बात है। अभिजीत सावंत। हाँ, हाँ, हाँ। टाइ हुआ था। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। अच्छा है। सही बात। हाँ। हाँ, हाँ, "लफ्ज़ों मैं कह ना सकूँ"। चेह अ हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी। ये वाक़ई में बड़े उस दौर की बात ही अलग थी। देखिए, ब गीत-संगीत तो वाक़ई में मानना पड़ेगा कि जो 90s का एरा था, ये बड़ा कह सकती हैं आप कि गोल्डन है हमारे लिए क्योंकि एक हमारा बचपन में बीता है। और जो स्वर्णिम युग की देखिए बात करते हैं ना कि हम अपनी लाइफ़ के, वो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए बचपन के ही दिन होते हैं, हमारे कॉलेज के दिन होते हैं, जिनको हम हमेशा याद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है और मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि उम्र के साथ आपके म्यूज़िक के टेस्ट में भी बदलाव आया है?
वाह! साहब वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, हाँ। हुँ। जी।